Emm, ben böyle kuzeyde bir ülkede yaşıyorum. Bir sene oldu buraya taşınalı, Avrupa'nın kuzeyinde. Eee, burada böyle çok sıklıkla işte, buz pateni, hokey, ondan sonra işte, kayak, eee, çok fazla yapılıyor. Imm, ben de böyle gençliğimde, eee, Türkiye'de yaşarken işte, orada evime yakın bir, ııı, buz pisti vardı. I kapalı. Böyle işte, ne bileyim, arada bir giderdim, kayardım. Evimize de çok yakındı ama hiçbir zaman tabii ki böyle çok şey olmadı ama hep böyle bir içimi çok mutlu ederdi. Yani, hep böyle bir işte, o beyazlık, karın işte, buzun beyazlığı, o şeyi, eee, bir şey kayarken düşünmemen vs. hep böyle bir içimi çok, eee, mutlu etmiştir. Imm, buraya da geldikten sonra yine evimize çok yakın bir buz pisti var ve ben oraya gidip buz ay, gittim, kendime şey de aldım, paten falan aldım işte, oğluma aldım, eşime aldım, herkese böyle boy boy aldım, eee, fakat ya, bir türlü çok da evime yakın yani, böyle ne kadar diyeyim, böyle işte, ne bileyim, 100 metre yok yani, 50 metre bir şey. Eee, ya, bir çıkıp da, eee, şey yapamıyorum. Yani işte, hava erken kararıyor, 3'te kararıyor burada. Ondan sonrasında sabahtan bir koşturmacam oluyor. Eee, karanlık olunca "Aman, soğuk oldu, üşüdüm," diyorum ama bir yandan da böyle 1 kere, böyle birkaç kere gitsem şey yapacağım yani, onunla ilgili böyle adapte de olacağım. Ne yapacağımı bilmiyorum yani, çok da istiyorum ama bir türlü zaman bulamıyorum. Seninle biraz dertleşmek istedim.
Hıı. Ne güzel. Hı. Hıı. Evet. A, ne güzel! Hıı. Evet. Hı. Evet, anladım. Aslında çok haklısın. Yani, kuzey ülkelerinde olunca biraz herhâlde, eee, karanlık sorun oluyor kış kış zamanında ama birazcık da tabii hani, orada yaşamaya devam edince şeyi de görüyorsun. Hani, karanlık ya da hava soğuk olsun ya da başka türlü olsun, birtakım kıyafetlerle ya da hani, biraz motivasyonla olayı kırmak aslında biraz senin elinde gibi. Ama yani, ço son derece haklısın. Yani, hava karanlık olunca insanı birazcık uyuşturuyor. Peki, şey yapalım mı? Hani, yani, en çok seni herhâlde mutlu edebilecek şeylerden biri bu gibi görünüyor. Bunu bir şekilde hani, hayatımızı nasıl sokabiliriz diye, eee, bir bakalım mı? Mesela, nelerden feragat edebilirsin ya da mesela hani, bunu yapmak için tercih ettiğin bir zaman var mı? Mesela, günün içerisinde, şey, sabah yapayım ya da ne bileyim, öğleden sonra olsa daha mı kolay olur? Yani, bilmiyorum hani, rutinin nasıl?
Hıı. Evet. Hıı. Evet. Yani şöyle, sabahları tabii okula işte, eee, kahvaltı hazırlıyorum, çocuğumu okula yetiştiriyorum, arabayla götürüyorum, getiriyorum. Sonra işte, eee, evin günlük işleri oluyor, onları yapmam gerekiyor falan böyle yani, bö 11'den önce bi pek bir şey olmuyor hani, normal bir hayata geçişim olmuyor ama mesela 11 benim için uygun olabilir. Çünkü şöyle, 1'de de, eee, burada şu anda kar yok, eee, ve hani, normalde çok böyle işte, m eee, a i vi halka açık pistler var kar olduğunda, eee, gidiyorsun, kayıyorsun. Burada bizim evimize yakın olanı böyle, alttan şey yapıyorlar yani, özel sistemler var ve sürekli buz yapıyorlar ve açık hava, eee, ve öğlen 1'de de orası şeye dönüyor işte, cihazlar geliyor, eee, üstünden buzu şey yapıyor, ondan sonra işte, ımm, kaleler koyuyor ve buz hokeyciler geliyor bu sefer. Eee, on orada böyle tabii top falan da şey, o yani, o işte neyse o, bir şey deniyor, eee, ımm, top, ımm, pak evet, eee, o o mesela ben ondan çok ürküyorum yani, çünkü çok hızlı bir anda böyle vuruyorlar işte, sahaya giriyorlar hani, onu yaparken böyle kaymak çok şey olmuyor benim için hani, kendimi güvende hissetmiyorum. Zaten, eee, zar zor gidiyorum yani, <giggles> milim milim. Eee, o yüzden hani, o 1'den önce olması lazım. Imm, akşamüstü de çünkü muhtemelen, akşam hiç denemedim yani. Öğleden sonra ve akşam hiç denemedim ama, eee, öğlen getirip onu, şeyleri koyduklarına göre kaleleri
Hımm. Evet. Hımm. Hımm. Pak. Hımm. Doğru. Hımm. Evet.
ondan sonra artık ona izin veriyorlardır, yani, ona müsaade ediyorlardır diye düşünüyorum. O yüzden 1'den önce gitmem lazım, yani, benim, hani, 11 ile 1 arasında benim için en uygun saat gibi duruyor Evet.
Hımm. Gibi. Hımm. Bir şey daha merak ettim: Hani, "oğlum var" dedin, "eşim var" dedin, "hepsine aldım, eee, boy boy şeyleri" dedin ya, eee, oğlun kaç yaşında? Onu da öğrenebilir miyim?
Hı hı. Eee, oğlum 12 yaşında. Eee, on onun aslında, böyle, şey, yani, merakı var. Hani, bayağı iyi de, yani, işte, o onun burada bir tane de arkadaş edindi işte. Eee, onunla beraber ama şu anda onlar yoklar, Noel tatili için gittiler. Eee, şey, m onunla, böyle, ımm, birkaç kere gitti orada sahada, işte, kaydı. Eee, işte, ben ona kask falan da aldım. 2 tane saha var yan yana birinde, böyle, işte, kayak yapıyorsun, diğerinde de hokey oynuyorsun. Sonra öğleden sonra her ikisini birden hokeye çeviriyorlar. Eee, o gitti, işte, hokey falan da oynamış. Yani, eee, arkadaşıyla denemiş, şey yapmış. Eee, o benimle kaydığı zaman da ben ona biraz şey geliyorum. Yavaş ve, hani, <chuckles> yeteri kadar adrenalini yüksek bir şey gelmiyorum yani. Hani, benimle çok, böyle, kendini rekabet içinde hissetmiyor. Eee, benimle çok keyif almıyor, yani.
Hı hı. Evet. Hıı. Hıı. Anladım. Hı hı. Hıı. Evet. Eee, şey olarak düşündüm: Hani, eee, 12 yaşındaysa ve zaten gidiyorsa aslında, mesela, okuldan sonraki bir aktivite hâline getirmek, hani, acaba senin için daha kolay planlamak açısından iyi olabilir mi? Hani, ayrı ayrı yerlerde de kayabilirsiniz. Hani, o farklı bir yerde kayabilir, sen farklı bir yerde kayabilirsin ama senin açından en azından, hani, şeyi olmaz. Bu ayrı bir şey değil, aynı anda başka bir, hani, hem de çocuğun için gitmiş olduğun bir aktivite olacak hem de kendin için yaptığın bir şey olacak diye düşündüm. Hani, ikisi bir arada olursa aslında ikinizin de aynı anda çok hoşuna giden bir aktiviteyi, hani, çok beraber olmasa bile aynı anda yapmış olabilirsiniz. Ne dersin?
He. Evet. Doğru. Doğru, ben bunu hiç böyle düşünmemiştim. Yani, bir de ben tabii kızıyorum aslında ona normalde. İşte, şey yapıyor diye. Eee, işte, ımm, gelip de, böyle, hani, işte, şey yapıyor: Oyun oynuyor, bilmem ne yapıyor, hani, eee, ben, hani, böyle, işte, eee, o onu da, eee, engellemiş olurum. Yani, hani, böyle oturup bilgisayar oyunu vs. oynamasındansa, eee, okuldan geldikten sonra alsam onu götürsem, eee, 1 saat ama, işte, okuldan 2'de eve gelmesi 2.30 yemek yedi falan 3. Eee, biraz hava kararmış oluyor ama hafta sonları için bir şey yok. Yani, cumartesi, pazar sonuçta bunu sabahtan, eee, gidebiliriz yani beraber. Hafta içi belki çok emin olamadım şimdi şey açısından emin olamadım. Karanlık, yani, şimdi ama artık 21 Aralık'tan sonra, eee, şey olduğu için, eee, birazcık daha hav yani, hava, eee, aydınlanmaya başlayacak inşallah.
Hıı. Tabii. Hı hı. A, anladım. Ni şey, "Aslında bu konudaki şeyini de birazcık, hani, kırabilir miyiz?" diye düşündüm şimdi. Yani, eminim ki aydınlatmalarla zaten buz pateni pisti olduğu gibi aydınlatılıyordur. Yani, karanlık bile olsa, eee, aslında, hani, çok da, eee, gündüz gibi bir şeyde de kayma ihtimalin olabilir. Yani, bence bir dene, hani, bakalım nasıl hissettirecek sana akşam kaymak. Hatta yine oğlunla gidebilirsin, hani, ikiniz ayrı ayrı yerde ya da beraber de kaymayı deneyebilirsiniz. Ama sonrasında şey de olabilir, yani, mesela o oğlun, hani, hok belki, hani, hokey takımı olabilir ileride. Hazır orada yaşıyorken aslında güzel bir hobi edinmesini sağlayabilir. Sen de belki ekstradan ders alabilirsin aslında birazcık daha ona yakınlaşmak için. Hani, böyle, bir şeyle birlikte giderseniz, eee, bir denerseniz belki de akşam kaymak, hani, hoşunuza da gidebilir gibi geldi. Çünkü, hani, iii, kuzey ülkelerinde birazcık da, hani, duruma alışmak gerekiyor. Hani, soğuk diye dışarı çıkmamak aslında bir çözüm değil. Eee, tam tersine soğuk olan yere alışıp oradaki hava şartları ve şey neyse, hani, ona uyum sağlamak. Hani, tamam, erken kararıyor, erken kararıyor. Eee, çünkü t eee, yazın da tam tersi olacak. 11'e kadar apaydınlık olacak. O yüzden birazcık, hani, alışmakta fayda vardır diye düşündüm bir anda. Bilmiyorum, ne dersin?
Hıı. Doğru. Tamam. Hıı. Doğru. Çok haklısın. Eee, doğru söylüyorsun aslında. Yani, hani, benim onun ban benim durumuma adapte olması değil de havanın ve şey, karanlığın; benim ona adapte olmam lazım. Dediğin gibi aslında çok ışıklı. Yani, o kadar ışıklı ki, böyle, neredeyse bizim evin içine girecek kadar, eee, ışıklar, şeyler var. Hani, eee, biraz herhâlde o şeyimi kırmam lazım, işte. Iıı, bizde böyle çok şeydi tabii, büyüdüğüm şeyde, hani, "Karanlıkta yapılmaz, akşam oldum mu eve girersin." falan. Herhâlde o bende bir şey kaldı. Eee, şu anda hâlâ onu yaşıyorum. Birazcık onu buraya böyle adapte etmem lazım. Doğru söylüyorsun, şu an, eee, söylediğin şey bana da çok mantıklı geldi. Hani, yaptığım şeyin aslında mantıksız olduğunu düşündüm. Eee, ben o zaman şey yapayım, yani, 1 kere deneyeyim. Oğlumun okul çıkışında, eee, şeye, eee, yemek yedikten sonra beraber gidelim. Bir de bilmiyorum da yani. İşte, dediğim gibi, o şeyler beni çok ürkütüyor, eee, hokey şeylerine vuruyorlar, şey yapıyorlar. Hani, o baktım, eğer ki onları tek tarafa geçmişler, orası, böyle, pist sakinse, eee, ben onu hem onu n ekrandan uzaklaştırırım hem de ben de birazcık Çok da güzel bir spor yani. Hani, evet, bir hobi, eee, ama bir yandan da gerçekten bence bir, eee, şey ya, kalori yakımı için de bir, eee, a fırsat benim için. Eee, o yüzden, emm, böyle çift yönlü de düşünüyorum yani. Hem böyle, işte, kafamı dağıtayım, bir şey yapayım, eee, çünkü nedense, böyle, insana o buz, beyazlık bir şey veriyor ya, huzur veriyor. Eee, o yüzden, hani, hem bir huzur hem de üstüne bir de 3-5 kalori de yaksam, şöyle birazcık da zayıflasam hiç fena olmaz.
Hı hı. Evet, hı hı. Hı hı. Evet. Tabii. Kesinlikle. Tabii. Huzur, hımm. <chuckles> Evet, meditatif bir özelliği olduğu kesin. Zaten, hani, eee, bir de büyük bir ihtimalle kayarken bütün dikkatini de, hani, düşmemeye vereceğin için ilk başlarda, ya, insan genelde, eee, mesela, hani, meditasyon yaptığında da amaç tek bir yerde beynini sabit tutabilmek ya. Ya, bir anlamda bu da meditatif bir şey hâline geçebilir senin için de. Ayrıca, hani, mesela, oğlun için de çok faydalı olabilir şey açısından. Çok, eee, güzel bir yaşta başlamak için. Mesela, eğer orada daha uzun yıllar kalacaksanız belki de bir hokey oyuncusu olur. Yani hem de yani, onun da mesela ergenlik bedenine geçişte hem sporla çalış yani, sporla uğraşıyor olması hem de hokey gibi bir sporu yapabiliyor olması, eee, d şey anlamında çok güzel. Yani, aslında, hani, koordinasyon, vücut dengesi ve, yani, her bakımdan baktığın zaman senin de onun için de, eee, gerçekten çok güzel bir spor olabilir. Hem de açık havada yapıldığı için bence muhteşem. Yani, eee, aslında, hani, evden çıkıp, eee, çoğu zaman konsantrasyonumuzu yeniden, eee, kazanalım dediğimiz noktada mesela, hani, açık havada olmak ve buzun üstünde olmak, eee, bambaşka bir şey de katabilir sana.
Evet. Doğru. Hı hı. Tabii. Doğru. Hıı. Evet, zaten, e, bu buz pisti bir de ormanın, ııı, ucunda. Yani gölle ormanın ucunda. Yani dediğin gibi, böyle, açık havada zaten, böyle, buram buram, işte, o <scoffs> oksijenin olduğu, bir de üstüne, böyle, o, işte, sonuçta, eee, bir şekilde, yani, antrenman gibi de. Yani, işte, hareket ediyorsun, şey yapıyorsun. Büyük de bir efor çünkü. Yani düşmemek için dengede kalıyorsun, eee, kendini, böyle, şey, t eee, tutuyorsun, şey yapıyorsun. Eee, ve ben gerçekten i oğlumun da, yani, bir şekilde, eee, bunu öğrenmesini istiyorum. Çok da, böyle, karizmatik buluyorum yani bu sporu. Böyle, işte, maçlarına falan gittiğimizde de, yani, stratejik olarak bence çok, hani, hem denge hem koordinasyon hem, böyle, stratejik, eee, bir kafanı kullanman gerekiyor. Yani birçok özelliği, böyle, bir arada barındıran, eee, bir şey, spor yani. Eee, inşallah öyle bir şey de olur, vesile de olurum. Hem kendimi de şey yaparım. Çok teşekkür ederim bana verdiğin bu tavsiyeler için. Birazcık da, böyle, herhâlde beynim örümceklenmiş, eee, şeyi göremiyormuşum. Yani kendi, böyle, şeyimde kalmışım, kabuğumda kalmışım. O kabuğumdan çıkmama sebep oldun yani. Şimdi ben onu, eee, dediğin gibi, şöyle çok aydınlık maydınlığı onunla eşleştirememiştim. Eee, ben oğlumu alıp, eee, her gün biraz gideyim, kayayım. <chuckles>
Çok güzel. <chuckles> Tabii. Evet. Hı hı. Doğru. <chuckles> Harika, rica ederim. Ne demek? Ne zaman istersen bu arada. <chuckles>
Eee, çok sağ ol, hoşça kal.
Görüşürüz.